มัน มัน มันแล้วแต่คนชอบอะ มัน อันนี้มันแล้วแต่คนจริงนะ เพราะว่าเคยเจอบางคนน่ะ เขา เขาบอกว่า ปืนมันยากมากเลย หรือเม้ย ม แม้กระทั่ง เมาส์อะ แค่ขึ้น model เมาส์อะเขาบอกยากมากเลย แต่เราก็บอกว่า "คน คุณน่ะยากกว่าเยอะเลย" อะไรเงี้ย คือแบบ คือผมอะไม่ชอบอะนาโตมีเลย ม ไม่ ไม่แตะเลย ไม่เอาเลย ใช่ แต่เหมือนว่า เขาอะ สำหรับเขามันง่ายมาก เหมือน นั่นแหละ เขาก็แบบว่าเหมือน ก็เหมือนปั้นมือ อะไรเงี้ย แต่ว่าความรู้สึกเราอะ คือเราชอบปั้นมือ คือปั้น ปั้นนูนต่ำ นูนสูง อย่างเงี้ย มัน มันรู้สึกง่ายสำหรับเรา เราก็แบบเรารู้สึกว่าเราแปะได้ แล้วเราค่อยเกลี่ย ค่อย ๆ ตัด ไรเงี้ย แต่ว่า แต่ว่าใน ในการทำ model มันก็คล้าย ๆ กัน แต่ว่าเรารู้สึกว่า เอ่อ ยากจังเลย <chuckles> มันแบบว่า มัน มันยากมากอะ มันเหมือนว่า ม มัน อ เราไม่ได้ดูด้วยตาแบบตาเนื้อเรา อะไรเงี้ย เออ แต่มันแล้วแต่คนนะ แต่ว่า ถ้า ถ้า อือ แนะนำอะ ก็ คือแค่เป็น Rig กระดูกอะ คือเป็นแอนิเมเตอร์อะก็รวยมหาศาล แล้ว คาแร็กเตอร์ก็มหาศาล
อ๋อ อืม ใช่ ๆ <chuckles> อ๋อ น่าจะความถนัด อ๋อ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ โอ้ น น ใช่ค่ะ น่าจะยาก เพราะว่ามันยาก
อือ อืม ไม่ยากนะ ถ้า มันเหมือนว่าถ้าเรารู้ทริกอะ เหมือนตอนแรกทำ 3D อะก็รู้สึกว่ามันยาก แต่พอรู้ทริกมันน่ะ มันก็จะง่าย มัน มันเหมือนว่าเราต้องดูของต่างชาติอะครับ คือเน้น เน้นต่างชาติหมดเลย เออ คือแบบว่าไม่ ไม่ มัน <tsk> คือเราก็ไม่ อันนั้น มันแบบว่า เนี่ย อ อ ลองทำดูครับ มันจะเป็นงานอิเรกที่ว่าจะสนุกมาก และถ้าชอบเต้นด้วยแล้วอะครับ ก็คือทำน้องขึ้นมาก็ได้สักคนหนึ่ง สักตัวหนึ่ง ไอ ใช่ คือลอง เคอะ เคย เอ่อ เคยปั้นคนไหมครับ?
<chuckles> อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้ อ๋อ <chuckles> ยังไม่เคยเลยค่ะ
งั้นโหลด เบส มาเลยครับ เบส model อะครับ ที่ว่าถ้าอยากได้น้องผู้หญิงก็โหลด อ เบส model ผู้หญิงมา แล้วก็ค่อยมาปรับแบบที่เราชอบ อืม ปรับเสื้อผ้า ปรับอะไรอย่างเงี้ย แบบที่เราชอบ
อืม อืม แต่ว่า แบบว่างานอดิเรก แบบนี้มันก็จะมี คอมมิวนิตี ของเขา ใช่ไหมคะ? แบบเอาไว้พูดคุยกัน ไรงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ในคอมมูก็จะสนุกกันมาก ค่อนข้างจะครื้นเครง อืม
อืม แล้ว แบบ เวลาทำงานอดิเรกเนี้ยค่ะ มันมี มุมมองหรือทัศนคติอะไรที่มันไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มัน relate กันไหมคะ?
ครับ ครับ